あの、先日会社の健康診断の結果がこう封書で届いて、で、中見たらですね、ちょっとなんか肝臓系の数値悪くてですね、で、ちょっとこれうん、いろいろこう生活習慣とかをですね、改善しなさいみたいなことが書いてあったんですけど、だけど実際これってできるのかなとか、ま、そもそも健康診断の結果もショックなんで、ちょっとその辺悩んでたりするんで、お話聞いていただいたり、アドバイスいただいてもいいですかね？
はい。 おお。 あ、そうなんですね。うん。 はい。う あ、もちろんです。はい。
うん。そうですね。あの、何がやっぱ悪いかっていって、血液検査の結果とかなんですかね、あれ、中性脂肪が増えてますとか、あのうん、そういった数値が結構、あとコレステロールか、とかが悪くなってて、だから結局その、多分体脂肪率も上がってそうですし、ま、それはそれでショックなんですけど、どっちかっていうと「お酒を控えましょう」みたいなことが書いてあって、けっそれもショックだったんですよね。
ああ、はい。 うんうん。 ん、うんうん。ん。 うん。 あ。 ああ、そうなんです、やっぱりこう肝臓とかはお酒の影響なんですかね？うん。
うん。 うん、そうですね、結構飲みに行く機会も多いんですよね。
ね。 あ、そうなんですね。うんうん。結構、どれぐらいの頻度なんですか？
うん。 なので。 なああ、頻度で言うとそうですね、結構、あの、ま、週に1、2回飲みに行ったりとか、あと、うん、その、あと、時期的に、今12月だから、忘年会が、部署だったりお取引先とか増えてきて、やっぱりどうしても参加しなきゃいけないみたいな。で、もう本来はね、欠席した方がね、健康診断の結果からするといいんでしょうけど、「いや、できないし」みたいな、「仕事だし」みたいな、ちょっとこう、健康診断気にしつつ反発するような気持ちも少しあるんですよね。
うん。 ああ、そうなんです。うん。 はい。 うーん。 ああ、はい。 うーん。 はい。 うーん。 ああ、確かに。ね、どうしても、こう、お仕事上の付き合いとかだとね、断れなかったりもしますよね。うんうん。
うん、そうですね。だから、あの、その健康診断の結果をもらって、一応社内にそういう医療系のスタッフの方がいて、一応なんか、相談会みたいの参加しなきゃいけなくて、参加したんですよね。でうん、で、あの、「これこれこういう生活した方がいいですよ」とかいろいろ言われたんですけど、でも、「うーん、無理なんです」って言ったんですよね。うんうん。そう。
はい。 うんうん。 あ、そうなんですね。うん。 うん。 <chuckles> ああ、そうなんそれはどんなアドバイス頂いたんですか？その時は。うん。
やっぱり、あの、さっき、ま、健康診断のその紙結果の紙に書いてあったみたいに、まあ、お酒をね、なんかこう適量、ま、飲むのは構わないけど、その、「いっぱい飲んでたら、結局、将来的に肝硬変とか結構やばい病気になるから、ちゃんとコントロールしましょう、節制しましょう」とか、「バランスの良い食事、ん、食べましょう」とか。「夜遅いね、あの、う、食事とかは避けましょう」なんですけど、その、「そもそも忘年会とか行っちゃうと無理じゃん」みたいな、そんな感じがもう率直にしちゃったんですよね。
はい。 うんうん。 うん。 うんうん。 うんうん。 ああ、はい。うん。 うーん。 <chuckles> ほん。 ああ、確かにそうですよね。忘年会はお酒も飲むし、あの、食事もあるし。それして時間が遅くなりがちですもんね。うんうん。
うん。 うんうん、そうなんです。
確かに。なかなか難しいですよね。ふん、うん。
うん、そうなんですよね。うん。
うん。じゃあその、そういう、なんか飲み会に行く時以外の、普段の生活みたいなのはどんな感じですか？お食事とか、お酒とかは飲まれますか？
はい。 うん。 そうですね。あの、家でね、あのこう会社から残業とかで帰ってきて、なんかスーパーの半額のお弁当とか、やっぱそういう時間になるんですよね、帰ってくると。それでうん、それ買ってビール買ってとか、と、そういうのが続いちゃうなって気はしてるんですよね。
うん。 はい。 うんうん、うん。 ああ、そうですよね。うん。 うん。 はあ、でもわかりますね。そうやってお仕事で遅くなって帰ってきて、そこから何か自分で自炊するってなると、うーん、なかなか体力が、ん、持たないですよね。うん。
うん。 そうですね、だから、うーん、そこはね、本当はいろいろね、健康的なのも指摘をされてるんで、した方がいいんでしょうけど、まあどうしてもこう、簡単なものに頼っちゃうっていうか、で、ビールとかも飲むと、え、ね、ちょっとストレスも溜まってたりするんで、若干すこうスカッとするような気持ちにもなるんですよね。
うん。 うん。 うんうん。 ああ、ん、まあ確かにそうですよね、お酒で、うーん。
うん。 そうそう。
うん、そうなんですね。あ、じゃあ結構そのお仕事遅くなったりしたら、もう毎毎晩ぐらいお酒も飲まれるんですか？
うん。 そうですね、まあ、ちょっと体調ね、悪い時とか、ほんと飲みたくないなって時は全然飲まないんですけど、結構やっぱ飲んじゃうこと多いですかね、なんか、さんびゃくごじゅうミリリットル缶みたいなやつ、とか。
うん。 あ、はい。 うん。 うーん。 あああ、まあ、ひ1缶缶ビール1缶って感じですかね。
うん。 そうですね。とか、あと、ワインとかもあるんで、そういうのも、こう一緒に飲んじゃったりとか、することもあったりとかですかね。うんうん。
うーん。 あ、はい。 あ、そうなんですね。あ、でもそうやってお酒飲まれる時は、なんかご自身の感覚では、どのくらい酔うぐらいまで飲まれるんですか？
うーん、なんか1杯だけだとこうふわふわする感じっていうんですかね。うーん、なので、すごく酔っぱらったとか二日酔いになるっていう感覚はないですけど、けど、普段以外のそういう忘年会とか飲み会だとやっぱちょっとこう盛り上げるみたいなね、感じの側面もあるんで、ちょっとがって飲んじゃうと、こう二日酔いになって次の日の仕事に影響しちゃったりっていうのやっぱ自覚としてはあるんですよね。ちょっと眠いとか、朝、ぼーっとしちゃうとか、うん。
うんうん。 はい。 ああ。 はい。 うん。 はい。 うん。 あ。 ああ、そうなんですね。うんうん。あ、確かにお酒飲み過ぎたら、ね、次の日、そうですよね、体だるかったり、うん、頭もあんまり回んなかったりってありますよね。うんうん。
うん。 そうですね。だから午前中は結構丸々、まあ、一応デスクには座ってるけど、あんまり具体的な仕事が進んでないみたいな、会議に出ても発言しないみたいなんか、そういう風になっちゃうことはあったりするんですよね。
うん。 はい。 うーん。 あ、そうなんですね。じゃ、結構お仕事にも支障があるみたいな、そんな感じなんですね。
うん。 うん、そうですね。だから、健康診断の結果はショックでし、言わんとすることも分かるけど、うーん、どうしようみたいな感覚が近いですかね。
うんうん。 うん。 うんうん。 まあ、そうですよね。特にこう、年末年始この時期は、すね、飲み会多いですからね。うーん、確かに。でも、あんまりこう気にしすぎると、それもまたストレスになって、うん、良くないのかななんて思ったりもしますけどね。うん。
うんうん。 うん。 うん。そうですね。だからそれはまあ、確かにそうで、まあ、結構その健康診断の結果が出た時はショックだったんですよね。例えば、その、体重がちょっと若干増えてるとか、そういった面で普通のショックもありますけど、中性脂肪とかコレステロールって、私が？みたいな、年齢的に考えて、体年齢みたいのも一緒に出てたんで、ちょっとショックは大きかったんですよね。うん。
うんうんうん。 うんうん。 ああ、はい。 うん。 うん。 ああ。 はい。 うん。あ、そうですよね。なんかこう数値でね、ドンと見せられるとショックって受けますよね。うんうん。ああ、なのであ、じゃあ、運動の習慣とかどうですか？運動されてますか？
ううん。 うん。 あの、昔はね、NASていうフィットネスクラブ通ってたんですけど、ちょっと残業多すぎてげ月会費もったいなくて結局やめちゃったんですよね、ちょっと。うん。うーん。だから、そう、で、仕事がなかなかね、減らすってことはできないけど、なんか忘年会とか参加してもちょっとこううまく、ね、なんかどんなことができるんだろうとは思ってるんですよね。
うん。 あ。 ああ。 うん。 あ。 そうなんですね。うんうん。 うん。 うーん、確かに、こうなかなかジムに行く時間も作れないってなるったら、確かにね、そうやって会費払うのも、ね、なんか無駄に感じてしまったりしますよね。うん。
うん。 うん。 そうそうそうなんです。
なので、何かこう移動、しゅの時とかをもうちょこっと歩いてみるとか、そういうなんか、なんでしょうね、こう運動するっていうつもりで運動するんじゃなくて、こう普段の生活の中でちょっと体を動かすみたいな、そういうのはどうですかね。
うん。 うん。 それって例えばこう、オフィスのデスクで座りながらも、なんでしょう、なんかできるものとか、そういうのもあるんですかね？
ん。 ああ、なんか、あれですよね。足足踏み機みたいな、なんかステップ、踏むやつありますよね。<chuckles> まあ、それをちょっとオフィスで使えるのかわからないんですけど。うんうん。まあ、なんか定期的にこうストレッチするとか、そういうのはいいかもしれないですね。うんうん。
うん。 うーん。うん。 うんう。 うん。 ああ。ああ、その、わざと、なんか私やっぱり運動しなきゃいけないのかなって今最初思ったんですけど、そうじゃなくて結構体を色々伸ばしたりとか、そういうのでも結構いいんですかね？
うん。 あ、そうだと思いますね。やっぱりオフィスであの同じ姿勢をずっとしてしまうと、その血流だったり、なんかリンパの流れとかが悪くなるって聞くので、はい。定期的に体をこうストレッチでも、なんか姿勢を変えるっていうのが大事かもしれないですね。
うん。 うん。 うん。 うん。 うん、うん、そうなんですね、あんまりちょっと、そう言うのを意識してやった事、私なかったんで、それならちょっと簡単で、何か出来そうな感じが、凄く今してるんです。
うん。ううん。 ああ、そうです。 うん。 うん、そうですね、良いと思います。
うん。 うん。
後は、あれですかね、お酒の二日酔い対策とかは、やっぱり、ね、水分補給しっかりするとかも、大事かもしれないですね、うん、ふん。
うん、水分補給ですよね、だから、何か、たまにね、他の人から聞いたのは、お酒と、何だっけ、おんなじ量の水を飲みましょうみたいな、でも何か、こう、一緒に水下さいって言うのも何かね、あいつ気にしてんな、みたいにお ちゃうのも、ちょっと何か嫌だなとか少し思ったりもしてたんですけ、でもそれって結構、やっぱやった方が良いんですかね。
うん。 うん。うんうん。 あ、はい。 <laughs> うん。 ううん。 ああ、何かやった方が良いって聞きますよね、おっしゃるように、ね、お酒と同量の水摂ると良いみたいに言いますし。うん、何か水はこまめに、ね、積極的に摂った方が良いみたいな、聞きますよね、うん。
うん。 うん。 うん。 うーん、そっか、じゃあ、何か、それであれば、ちょっと、ね、多めに、うん、水を頼んどいて、ちょっとね、それをこう、カパカパ飲むとか、一緒に、うーん、何かちょっと工夫を、何かひ入れてみようかな、ってちょっと今、話してて思いましたね。
うん。 ううふん、うん。 <laughs> あ、そうですね、何か、そう言う小さな1歩から、うん、やられてみると良いかなと思いますね、うんうん。
うん。 そうですよね、だから、まあ、ちょっと、ね、楽しくなっちゃうと、こう、我を忘れて飲んじゃうとかも、あるかもしれないんで、なるべくやっぱ、節制出来るように、うん、ちょっと何か、頑張りたいなってゆの思ったんですよね、今、お話聞いてて。
うん。 うん、ふん。 うん。 うん。 <chuckles> あ、そうですか、はい、あ、でもやっぱり、ね、飲み会当日とかは、やっぱり楽しむって言うのも大事だと思うので、ね、それ以外の時に、ちょっと健康に気を遣うみたいな、そう言うバランスが取れると、良いのかなって思いました、はい。
うん。 うん。 うん、そうですね、いやちょっと、ほんとに、これから忘年会シーズンで、色々、あの、大変そうですけど、うん、ちょっと頂いたアドバイス少しずつ取り入れてみたいと思います、ちょっとお話聞いて頂いて、すっきりしました、どうもありがとうございました。
うんうん。 はい。 あ、はい。 こちらこそ、ありがとうございました。
はい。